ก่อนอาหาร 30 นาทีมันก็จะทำให้คุณเนี่ย ลดความหิว ลดความโหย แล้วก็เคี้ยวอาหารให้ช้าลงนะคะ อย่างเช่น ใน 1 คำเนี่ย คุณอาจจะแบบเคี้ยว ๆ 2-3 ทีแล้วกลืนเลย ให้เปลี่ยนมาเป็นเคี้ยว 5-10 วินาทีค่ะ ค่อย ๆ เคี้ยวอะนะคะ ค่อย ๆ เคี้ยว การที่คุณเคี้ยวช้า ๆ เนี่ย มันก็จะทำให้ระบบใน การ ย่อยเนี่ย เอ่อ ย่อยอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วก็ดูดซึมอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็จะทำให้คุณเองเนี่ย รู้สึกอิ่มได้เร็วมากขึ้นค่ะ ก็อยากจะให้ลองเทคนิคพวกนี้ดูนะคะ แล้วก็คิดว่าก็น่าจะช่วยให้คุณเนี่ยอิ่มได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็จะไม่กินอาหารในแต่ละมื้อมากจนเกินไป ค่ะ แบบ นี้พอจะได้บ้างไหมคะ?
ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยครับ โดยเฉพาะเรื่องของการเคี้ยวอาหารให้นานมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย คือผมจะชอบเคี้ยวไม่กี่คำ แล้วก็กลืนลงคอนะครับ ก็มัน มันอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอะ ทานอาหารไม่มีสติอย่างนี้ครับ เราก็จะตักมา อ่า แล้วก็กินเคี้ยว ๆ ๆ แล้วก็กลืนเท่านั้นเองครับ แต่ทีนี้พอเรา อ่า มีสติมากยิ่งขึ้นเนาะ อ่า รู้ว่าโอเค การทานอาหารใน 1 จานน่ะมันจะต้อง อ่า ค่อย ๆ กิน ค่อย ๆ เคี้ยวนะครับ อาจจะทำให้เรานี่คือรู้ว่า อ่า เราควรที่จะไม่กินอาหารในจานถัดไปมากขึ้นก็ได้ ประมาณว่า อ่า กินจานเดียวก็พอแล้วนะครับ อืม ก็ถือว่าเป็นการใช้สติที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วก็อยากจะให้เพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในมื้ออาหารด้วยก็ดีอะนะคะ ก่อนที่คุณจะทานข้าวแล้วก็กับข้าวอะค่ะ ก็อยากจะให้ทานเป็นสลัด ไว้ก่อนเลยค่ะ เอ่อ สลัด 1 จานก่อนมื้ออาหารอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะช่วยให้ท้องคุณเนี่ย เอ่อ รู้สึกอิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วไฟเบอร์มันก็ดีกับ เอ่อ การขับถ่าย ดีกับ เอ่อ ลำ เอ่อ ลำไส้ของคุณด้วยเช่นกันค่ะ ก็ลองดูนะคะ พอทาน เอ่อ สลัดผักไปแล้วแล้วก็ค่อยกินอาหารที่ คุณทำแล้วก็ข้าวอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าจะช่วย ด้วย แหละค่ะ
ครับ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยครับ อา เรื่องของการทานผักน่ะ จริง ๆ แล้วตนเองไม่ค่อยที่จะทานผักเลยครับ ก็ส่วนใหญ่จะกินแค่แป้งแล้วก็ อ่า เนื้อเป็นหลักอย่างนี้ครับ ก็ อ่า ก็จะทานผักให้มากยิ่งขึ้นอะเนาะ ครับ อาจจะช่วยในเรื่องของการทาน อ่า เนื้อ หรือว่าปริมาณอาหารเนี่ยมันน้อยลงนะครับ คือวันนี้ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยครับ เดี๋ยวถ้าเผื่อลองปรับใช้แล้วมันได้ผลยังไง ก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังในอนาคต ก็ถ้าเผื่อมันได้ผลน้อยนะครับ ก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิม อาจจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมต่อจากนี้ก็ได้ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริง ๆ ครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ